بُصي ه آآ، إن أنتِ ت يعني أنا مش عايزِك تقولي إن هي أجازة، أنا عايزِك تقولي إن هي يعني آآ، خلّينا نقول إن هي مش أجازة نقول إن هي تعافي إنِ أنتِ بتحاولي تتعافي من الضغط والإجهاد الذهني والإجهاد ال ال الجسدي برضو، إن أنتِ آآ م مجهدة طول الوقت، طبعًا أنتِ جسمِك ليه حق عندِك وأنتِ نفسِك لِيكِ حق عند نفسِك، يعني أنتِ ما ينفعش تفضلي تدي، تدي، تدي، تدي للناس اللي حواليكِ طيب وأنتِ أصلًا هيبقى إيه وضعِك؟ فالموضوع ما ما تاخديهوش إنِ أنتِ مقصرة معاهم طب ما أنتِ اديتِ حقهم أنتِ آآ، يعني استهلكتِ الفترة اللي فاتت دي كلّها في الشغل وفي البيت وفي الحاجات اللي زي كده ما علشان تقدري تكملي وتدي تاني، لازم برضو تدي لنفسِك وقت شوية ما ينفعش إن إحنا نفضل مضغوطين، و والأم على فكرة أنا حاسس بيكِ فعلًا، الأم بيبقى عليها مسؤوليات كتيرة أوي يعني الأب بيبقى عليه مسؤوليات الشغل، و و وبس لكن ال الأم عليها طلبات ال عليها البيت وعليها ال الهدوم بتاعة الولاد وعليها المدارس وعليها مش عارف إيه لكن إن أنتِ بالضبط مسؤوليات كتيرة جدًا، بالضبط فأنتِ بتقولي لي أهو مسؤوليات كتيرة جدًا، فأنتِ لمّا تاخدي لِكِ يومين بس راحة مع ماما وتحسي بقى إن أنتِ مع قاعدة معاها تفضفضي معاها، ده والله ده في موقف ضايقني، ده في موقف ف فرحني، فده في موقف مثلًا كذا آآ تحكي معاها تساعديها تقعدي معاها، الحكاوي مع الأم برضو بتديكِ إحساس التعافي ده، يعني أنا عايزِِك برضو
حقيقي. بالضبط. ده حقيقي، حقيقي، مسؤوليات كتير جدًا الواحد بيقوم بيها. آه، و هو حقيقي أنا يعني عايزة أقول لك برضو إن أنا لمّا قعدت مع ماما وقعدنا نحكّي سوا أنا كنت في غاية الارتياح النفسي جدًا آآ، حكايات بقى بقى لها كتير ما اتقابلناش وقعدنا نحكّيها، بس ما زلت كان كان ما زلت الإحساس ده هو اللي بي بينغص عليّا ال الوقت يعني ده، ف فحتى كنا متفقين مع ماما اتفقت مع ماما قُلت لها لمّا آجي، فيه مطعم كده كنا متعودين دايمًا وإحنا صغيرين كانت بتعزمنا فيه، قُلت لها أنا هاخدك وأعزمِك فيه، والله م من كتر تأنيب الضمير و والبتاع والله ما لا نفذت ولا خدتها ولا رُحت، بعد ما رجعت بقى قُلت إيه ده أنا ما اخدتش ماما، و وحتى بعد ما رجعت قُلت لنفسي أنتِ مالِك؟ أنتِ بتأنبي في نفسِك ليه كده؟
آه. بالضبط. أيوه، آه.

إمم، أنا فاهمِك آه، بس يعني هي يعني هي مامتِك نِفْسها تشوفِك، وأنتِ نِفْسِك تشوفي مامتِك، و يعني أنتِ ما ينفعش تبقي منتجة طُول الوقت، طُول الوقت إنتاج، طُول الوقت، ده في في لحظة كده هتتعبي، الإنسان مش ماكنة، أنتِ برضه لازم تريحي، لازم تفصِلي، لازم كُلّ فترة كده مثلًا برضه ترُوحي تزوري مامتِك، وتغيّري جو معاها، وبعد كده ممكن في أجازة كده تاخديهم معاكِ برضه، بحيث إن أنتم تغيّروا من الجو والضغط اللي أنتم فيه برضه، يعني اللي أنتِ بتعمليه ده أصلًا مش ذنب، إن أنتِ ت رايحة ت رايحة تغيّري جو، أو رايحة تتعافي شوية من الضغط العصبي، أو الضغط النفسي اللي أنتِ فيه، ده شيء ال يعني شيء مهم جدًا طبعًا، آآ لازم برضه ت تخلّي برضه يعني ما تخلّيش عقلِك طُول الوقت اللي هو، أو قلبِك اللي هو على أ يعني قلبِك اللي هو على ولادِك، وعلى جوزِك، وعلى كده، برضه أنتِ ليكِ يعني برضه آآ ليكِ برضه شخصيتِك، وليكِ برضه آآ يعني هُم طبعًا يبسطهم أكيد، ويفرحهم إن هُم يشوفوكِ مبسوطة، مبسوطة بقى يعني م يا هُم آه ز
أكيد طبعًا، هُم بصراحة ما يعني كانوا وافقوا جدًا بالفكرة، ورحبوا بيها، وقالوا لي أيوه يا ماما أنتِ محتاجة، ورُوحي، يعني هُم كانوا مشجعينني إن أنا أرُوح، هو بس إحساسي زَي ما بتقول، بس أنت حقيقي زَي ما أنت بتقول بالضبط، الواحد لازم يبقى آآ مش كُلّ الوقت منتج، لازم يبقى مستهلك شوية، لازم ياخد وقت لنَفْسه شوية، والواحد يستمتع بالوقت اللي هو بياخده، طالما هُم مش متضررين في حاجة، وبقوا كبار زَي ما أنت بتقول، عرايس اهُم آه ي
بالضبط، وهُم كبار يعني، آه، هُم آه كبار يعني ما شاء الله عليهم يعني، يقدَروا يشيلوا مسؤولية نَفْسهم، ويقدَروا يشيلوا مسؤولية باباهم، وهُم أصلًا زَي ما باقول لِك، هُم يومين، أنتِ مش مسافرة شهر والّا شهرين، أنتِ مسافرة يومين بس، تغيّري، تزوري ماما، تزوري مش عارف مين، ت تتكلموا مع بعض، تحكي، عارفة بقى حكاية ال الفضفضة بتاعة الأم مع بنتها بقى، حتى لو الأم كبيرة، حتى لو إيه، برضه ساعات الواحد بيحتاج إن هو يفضفض مع مامته، ويحكي معاها، و و يعني وبيحس إن هو مثلًا الهموم اللي كانت عليه، أو ال أو الأفكار الكتيرة اللي كانت عليه، ال ال الأفكار دي بت بتختفي أو بتتبخر، فأنتِ ما ت تبصيش للموضوع إن أنتِ مقصرة معاهم، ما أنتِ برضه لو كملتِ في ال في ال في في ال في ال يعني في الإنتاج كُلّ شوية أنتِ، فهييجي لكِ وقت وهتبقي مقصرة، لإن مش هيبقى عندِك الطاقة، أو ال أو البنزين اللي أنتِ تقدَري ت تدوسي عليه عشان تكملي، فأنتِ محتاجة طبعًا إن أنتِ تختا تاخدي آه تتعافي طبعًا.
عندك حق. عندك حق فعلًا طبعًا والله. آه، يعني بجد عندك حق، و وكلامك في محله بجد، و ودي يمْكِن تقريبًا نَفْس الكلام اللي مامتي قالت لي عليه، وبجد ارتحت أوي لمّا اتكلمت معاها ورجِعت، وارتحت أوي لمّا كلمتك، وأنت شجعتني أكتر وأكتر، بجد ارتحت في الفضفضة معاك، و وشكرًا ليك، ريحتني جدًا.